Alors dis-moi. Je pense qu'on a tous un artiste, heu, qu'on adore et qu'on trouve incontournable. Alors pour toi, quel artiste français tu considères vraiment comme incontournable?
Ouais et bah, c'est super drôle que tu m'en parles parce que, heu, bon, ça fait quand même quelques mois, heu, mais j'ai découvert une artiste qui, depuis vraiment, je pense que m'obsède, c'est un mot qui ne résume même pas tout, hem, en fait, c'est une, heu, sculpteuse. Enfin, elle fait entre la sculpture et de la mode et c'est une artiste, heu, que mon amie aimait beaucoup, elle m'en parlait énormément et moi je disais, heu: «Oui, oui, je vais regarder» je suis bien évidemment jamais allée regarder. Ouais.
Mmh mh. Mmh d'accord. <laughs> OK. D'accord. Jamais regardé, ouais, on là connaît, la fameuse, heu, oui, oui, je regarde pas. <laughs>
Exactement, et je pense que mon amie un jour elle en a eu marre et elle m'a traînée, heu, j'allais dire de force. Bon, j'étais consentante enfin, mais elle m'a traînée à une ouais, plus ou moins. Elle m'a traînée à une exposition du coup de cette artiste et j'ai adoré, heu, du coup l'artiste elle s'appelle Jeanne Visserial et vraiment depuis, heu, ouais, je suis tout ce qu'elle fait, j'adore. <chuckles>
<giggles> Mmh. <chuckles> Plus ou moins. <laughs> <chuckles> Ah! Ah waouh et du coup, c'est quoi son domaine alors exactement? Tu disais sculpture, mode, mais plus concrètement?
Ouais, en fait, heu, Jeanne Vicerial, du coup, elle a une formation en mode, du coup, heu, vraiment, heu, le vêtement, heu, mais c'est vrai qu'elle va faire, heu, comme je t'ai dis, entre la mode et la sculpture. Parce qu'elle va pas seulement faire des vêtements, mais elle va faire aussi, heu, elle va incorporer directement le mannequin dans le vêtement et c'est pas forcément des vêtements que tu peux mettre, mais qui sont faits pour être portés par les mannequins, quel qu'on soit, et qui sont vraiment faits, heu, comme objets d'art, quoi, au milieu d'une exposition. <chuckles>
Mmh mh. D'accord. Ah! D'accord. OK. Ah oui, ça ça a l'air incroyable. Est-ce que toi, du coup, tu as une œuvre d'elle, justement, précise qui que tu trouves incroyable, qui t'a vraiment marquée plus que les autres ou pas?
Heu, ouais, il y en a quand même énormément, heu, mais il y a une série qu'elle fait, heu, qui s'appelle: «Mu», qui sont du coup, ouais comme dit comme je te dis, hem, c'était ouais en fait elle prend des mannequins, tu vois des genres des les mannequins, heu, que tu trouves dans les magasins et qu'elle va tisse
Mmh mh. Genre les ouais les trucs en bois, heu
Ouais, bah, en g l'occurrence, je crois que c'est plutôt du textile, quand même, mais c'est les les mannequins que tu trouves, heu, un peu partout et en fait, elle va les tisser et par-dessus, elle va aussi, heu, tisser des vêtements et du coup, ça en fait un peu, heu, ce genre de, heu, silhouette un peu, parce qu'il y a pas forcément, du coup, de détails du visage, mais tu dé enfin, tu peux, un peu, suggérer la silhouette humaine et, en fait, heu, c'est, du coup Oui, pardon?
OK. D'accord. Mmh mh. Mmh OK. Non, pardon, je je disais juste, heu, OK, heu. <chuckles>
<chuckles> Heu, non, ouais, je disais que, du coup, c'est des figures, heu, féminines et heu, ces mu en fait, c'est des femmes, souvent enceintes et qui vont être un peu, heu, comme si on les t on faisait une dissection, tu sais? Où c'était ouvert au niveau du ventre et tu voyais un peu, heu, des sortes d'organes, mais heu, pas vraiment, heu, de la manière, heu, gore, tu vois? c'est pas, heu, un truc que tu vois chez le boucher, heu, c'est un peu, heu, sublimé par des fleurs, heu, par, heu, du doré, ce genre de choses.
Ah! D'accord. Ah waouh! Oui, oui, mmh mh. <chuckles> Heureusement. Ah waouh! OK et c'est des ch je sais pas, je tu sauras peut-être pas répondre à ma question, mais elle elle vient de quel coin, du coup, cette artiste-là, hem, exactement?
Heu, si, alors elle me semble qu'elle vient du sud. Ouais, du sud de la France, ouais.
OK. OK, et tu sais si justement, heu, c'est quelque chose qui l'inspire, heu, tout au long de ses collections, ses créations?
Heu, pas vraiment, enfin en tout cas elle en parle pas forcément j'imagine pour le côté fleur, il doit y avoir peut-être un lien, heu, mais en tout cas c'est vrai qu'elle a continué à étudier notamment en Italie, à Florence, et là pour le coup je trouve qu'on ressent un peu plus, hem, ses inspirations. <chuckles>
Mmh mh. D'accord. OK et du coup donc à chaque fois qu'elle expose, tu vas sous bah du coup tout le temps voir, heu, bah ses expositions?
Ouais, quand c'est près de chez moi, hein, parce que, bah, déjà, elle expose partout en France, mais même là, récemment, j'ai vu qu'elle exposait au Japon. donc forcément, je peux pas forcément aller à chaque fois.
Ah! OK. Ah oui! C'est oui. C'est c'est pas à côté pour le coup, c'est vrai que, <chuckles> ça fait un petit billet, heu, à dépenser pour aller la voir, c'est sûr que c'est pas toujours accessible et du coup, est-ce que heu, elle elle a elle a des réseaux ou des choses comme ça pour que tu puisses la suivre aussi un petit peu plus, heu, quand tu as pas l'occasion d'aller sur place?
Ouais, c'est sûr. Ça fait cher, ouais. <chuckles> Heu, ouais. Ben, en l'occurrence, surtout via Instagram, hein. Moins je pense que c'est là où je là suis le plus, parce que je sais même pas s'il elle a genre, heu, Twitter, Facebook, TikTok, ce genre de trucs, donc heu, ouais. Par contre Instagram, ouais.
Mmh. OK. OK, mmh. Et du coup elle mmh au niveau de ses collections, elle se elle marche plutôt comment? En saison, comme pour la mode ou ou elle a une collection par an? Comment ça se passe en général?
Ouais! Ca va plus être, heu, tu sais, du côté, heu, vraiment, heu, de l'artiste peintre qui expose. Ça veut dire, il y a pas forcément, heu parfois il y a des années très remplies où elle va sorti énormément hein, d'œuv parfois, ça va être quand même un peu plus, heu, silencieux, si j'ose dire, heu. Mais ouais, c'est surtout, heu, pour, heu, les nouvelles expositions qu'elle fait, qu'elle fait des nouvelles œuvres en général.
D'accord. Mmh mh. Ah oui? <chuckles> OK et est-ce que tu as déjà acheté une de ses œuvres ou pas?
Non! Alors, j'ose même pas demander le prix parce que je pense que, déjà, heu, c'est hors d'accès pour moi. Heu, mais en tout cas, j'ai acheté 2 de ces livres. Donc voilà, on se con <chuckles> on se console comme on peut.
<laughs> OK. Et est-ce que du coup, elle t'as inspiré pour, heu, tenter du coup, de faire de la sculpture ou un peu de mode ou des choses comme ça ou pas du tout?
Et bah, ouais. Carrément, justement, en fait, quand mon amie, elle m'en parlait, elle me disait, heu, que vraiment j'étais trop bête, parce que, heu, je enfin, heu, les œuvres que je faisais lui ressemblaient énormément et heu, bah, d'ailleurs quand elle m'emmenait, heu, je rigolais je disais, heu: «Si c'est moche, je vais mal le prendre.» et heu
Incroyable! Ah! Certes. <chuckles>
Ouais, l'affront et au final, non, je vois carrément, heu, ce dont elle parle. Alors, heu, là, c'est plus sur l'aspect thématique parce qu'elle va plus, heu, vraiment travailler l'aspect corporel. Par exemple, heu, la manière dont elle tisse, c'est en fonction, heu, tu sais, des motifs, heu, des muscles. Elle va suivre un peu, heu, les lignes et elle travaille aussi beaucoup cette idée, heu, bah, comme je t'ai dit, des organes dedans qui ressortent, enfin, ce genre de choses, heu. Mais c'est vrai que par rapport au fait d'aller plus loin que le vêtement et que ça devienne une sculpture, heu, ouais, pour le coup, ça m'a pas mal inspirée ces derniers mois et je songe un peu à m'inspirer encore plus. <chuckles>
D'accord. OK. Mmh mh. Ah! Excellent. Donc c'est un peu ouais, ça t'a redonné un petit peu un un second souffle, heu, dans tes créations, du coup.
Bah, ouais, carrément, parce qu'en fait, ça faisait quelques mois auxquels je pensais, heu, que justement mes mes vêtements, je les voyais toujours plus comme une œuvre d'art, heu, mais il y avait quand même ce côté où j'ai été seulement sensibilisée à des vêtements qui sont faits pour être portés et, du coup, je je voyais pas trop comment je pouvais dépasser cette limite et depuis je me dis: «Bah ouais, en fait, je peux carrément faire comme ça, quoi.»
Mmh mh. Oui. C'est incroyable, du coup et ça fait longtemps que tu là connais, du coup, cette artiste?
Heu, bah non, hein, du coup, je te promets, heu, mon amie, elle me l'a montrée, juste avant que je parte en vacances, du coup ça devait être en mai, juin. Voilà, donc pas longtemps <chuckles>
Ah oui! De cette année du coup, ah ouais donc ça fait vraiment que quelques mois, heu et du coup creu heu, un gros crush quoi, c'est coup de cœur, heu
Ouais. Ah ouais, carrément, je pense que
monumental pour cette artiste, quoi.
Ouais, carrément, hein. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu vraiment un coup de foudre comme ça pour une artiste, donc heu, c'est pour dire.
Bah et puis c'est vrai que c'est c'est franchement c'est fou que tu aies bah, dé du coup un petit peu cette même, heu, patte créative quoi, que tu te sois retrouvée autant, heu, dedans quoi. Roa la probabilité, heu
Bah ouais, c'est ça et même, heu, au-delà de ça, du coup, comme je t'ai dit, j'ai acheté, heu, certains de ses livres et dans ses livres, elle parle de ses inspirations et c'est en fait c'est vraiment ce truc où tu dis bon, j'allais dire c'est mon âme sœur, heu, peut-être que j'abuse, mais c'est tu sais, tu te rends compte qu'on, heu j'ai les mêmes inspirations, j'ai les mêmes thèmes, heu, même le côté esthétique, heu, ça ressemble un peu et je me dis: «Mais comment j'ai jamais fait pour, heu, en entendre parler avant parce qu'il y a tellement de choses qui allaient dans la même direction qu'elle quoi.»
Mmh mh. <laughs> Non, parce qu'on peut pas. Bah, c'est vrai parce que du coup, heu, je suppose que pour t'inspirer, souvent tu devais faire des recherches, heu, sur, heu, internet ou des choses comme ça et tu es jamais tombée sur aucune de ces œuvres, du coup?
Mmh mh. Heu, bah, en fait, j'en parlais avec une amie, il me semble avoir vu au moins à un moment, heu, un zoom d'une de ses tenues, heu, mais franchement il me semble même, sincèrement, heu, qu'à un projet pour l'école, j'ai dû le mettre dans mon carnet de recherche, heu, mais sincèrement, j'y ai pas tant prêté attention quoi. <snorts>
Mmh mh. OK. C'est fou et du coup hem, depuis quand et alors je je pose des questions un peu, heu, comme ça, mais tu sais depuis quand elle, heu, elle crée ou pas cette artiste là?
Hem, ouais, alors heu, exactement, non, je sais que c'est, heu, avant le Covid parce qu'elle est déjà assez jeune et hem, ouais, il me semble que ça doit être, heu 2017-2018 qu'elle présente, heu, sa 1re collection du coup de sortie d'école, quoi.
D'accord. OK, et du coup, tu disais qu'elle, heu bah, qu'elle présentait aussi elle exposait aussi au Japon, donc heu, elle est mondialement connue quoi, du coup finalement?
Hem, ouais alors, <laughs> pas tellement non plus. Enfin, je sais qu'elle fait quand même des interviews, heu, je sais qu'elle est passée notamment sur Quotidien enfin, du coup, ça va, heu, mais je dirais, tu vois, c'est, heu, le genre de personnes qui sont très connues dans leur domaine, mais, heu, pour le grand public, pas forcément.
OK. Oui. OK, bah, c'est dommage, et du coup, pour toi, qu'est-ce qui ferait que, heu, elle pourrait être un petit peu plus connue ou pas, ton avis?
Mmh mh. Bah, je pense déjà, heu, là par rapport à l'exposition du coup où je l'ai connue, heu, moi c'était vraiment une petite exposition, heu, dans un c'était même pas un musée. C'était un centre artistique mais tout petit, heu, caché, heu, dans Paris, heu, c'est vrai que depuis, je vois quand même qu'elle fait des expositions dans des grands musées, heu, bah, j'ai vu que là ré enfin là récemment, heu, là, heu, pour 2 jours, elle va être exposée au Grand Palais et je pense justement, heu, ces genres d'artistes, ils leur il leur manquent seulement la visibilité, heu, pour, heu, avoir plus, heu, de reconnaissance, quoi.
Mmh mh. Ah OK! Ah oui! Bah déjà elle est bien montée en puissance, si là comme tu dis elle va être, heu, exposée au Grand Palais là même au Japon, c'est que, heu, bah, finalement petit à petit du coup elle commence à être bien connue dans le dans le domaine artistique.
Ouais, c'est vrai que du coup, ça se fait quand même, heu, graduellement, mais ça commence à fonctionner pour elle, donc heu, tant mieux, hein. <chuckles>
Mmh. Bah, c'est sûr, bah, pour toi au moins tu la verras encore plus. Et est-ce que tu l'as du coup justement déjà vue, rencontrée en vrai ou pas?
Heu, non, beh, justement, heu, mon amie, elle m'avait parlé que, heu, cette exposition du coup, où je l'avais enfin, où j'avais rencontré ses œuvres pour la 1re fois, heu, c'était une exposition temporaire d'une semaine Et que mon amie elle était allée le 4e jour et que du coup, le 4e et le 6e jour où du coup nous, nous sommes allées, heu, c'était les 2 seuls jours où apparemment elle n'était pas sur l'exposition.
Mmh mh. Ah. Oh! Pas de chance, oh punaise
Oh ouais, franchement, le regret de fou mais bon, je me dis, heu: «Ça ne sera tarder.»
Oui, c'est ça, tu penses que tu auras il y a il y a une prochaine exposition là, peut-être pas loin de chez toi où elle sera présente, tu crois?
Heu, ouais, beh comme dit, il y a eu il y a le Grand Palais, heu, incessamment sous peu, sauf que, heu, le Grand Palais, vu que c'était seulement sur 2 jours, heu, impossible d'avoir des tickets. Du coup voilà, ça, c'est déjà ça. <chuckles> Mais, heu, je enfin, de ce que je vois, elle a l'air quand même, heu, de bouger et d'exposer, heu, pas mal. Du coup, je pense qu'il y aura forcément un moment où ça reviendra près de chez moi, quoi.
Mmh mh. Ah! Ah, mince. Oui, bah, c'est ça. Ou quitte à se dire: «Bah, allez! Je vais faire une petite semaine de vacances, heu, dans le lieu où elle va exposer», au moins tu découvres, heu, bah, non seulement une nouvelle ville et en plus, du coup, heu, tu potentiellement tu rencontres, heu, <chuckles> ton artiste.
Bah ouais. Franchement, l'excuse parfaite, donc je vais noter. <chuckles>
Ça serait pas mal. <laughs> On sait jamais, si je peux aider, voilà, heu, n'hésite pas. <laughs>
<laughs> Ouais! Pour plus d'astuces, heu, pour encore plus, heu, que j'allais dire: «limite, je la piste». N'allons pas jusque là, mais qu'au moins, je suive son travail comme une petite fan.
<laughs> C'est ça. <chuckles> Bah, au moins voilà, rencontrer l'artiste qui t'inspire en ce moment, quoi. C'est quand même un je pense le rêve de tout grand fan qui se respecte, de pouvoir au moins échanger un petit peu, heu, avec, heu, quelqu'un qu'on admire!
Oui. Ouais, mais tu vois, franchement, heu, je me suis imaginée je sais même pas ce que je lui dirais parce que, heu, tu vois, directement, j'aurais envie de lui dire: «Ah! Heu, tu m'inspires trop, heu, je fais plein de travail similaire.» en même temps, je me dis: «C'est un peu présomptueux d'être là "Ouais, je fais exactement la même chose que toi, heu!"». Je saurais même pas comment, heu, l'aborder.
<chuckles> Oui. Non, bah, après, je pense que, heu, au contraire, ça peut faire plaisir de se dire qu'on arrive à inspirer d'autres gens. <chuckles>
Oui, c'est vrai. Bon, on verra bien. <chuckles>
C'est ça. Bah écoute, je te le souhaite en tout cas, heu, les prochaines vacances, peut-être? <chuckles> En tout cas, merci beaucoup.
<chuckles> C'est gentil. Ouais, prochaines vacances, heu, prochain passage près de chez moi.
Ah, on y croit! C'est ça. Pas de raison. La prochaine, c'est la bonne. <chuckles>
<chuckles> Ouais, on croise les doigts. <chuckles>
J'y crois. J'y crois pour toi. Je te remercie en tout cas, pour, heu, bah, cette nouvelle artiste, tu vois, que je connaissais pas du tout, donc, heu, merci beaucoup.
<chuckles> C'est gentil. Ah bah, de même et écoute, heu, comme dit c'est mon p c'est ma petite obsession du moment. Du coup, si je peux la partager avec qui que ce soit, <chuckles> ça me fait chaud au cœur, donc merci à toi.
<chuckles> Avec plaisir.